Mh. Ma senti, da quant'è, che m'hai detto, che fai smart working?
Ma più o meno saranno 10- 10 mesi, diciamo che il primo inv sta per cominciare il primo inverno da quando lavoro da casa, ecco.
Mh. Ah, okay, okay. Ehm, ma ma la cosa principale è che ti senti di non avere energie da dedicare ai tuoi hobby? Ho capito male?
Forse aiuta, ve Sì esatto, diciamo che secondo me, mhmm, dipende anche insomma dal fatto che, ehm, pratico i miei hobby nella stessa stanza in cui lavoro, quindi forse è questo; perché quando lavoravo in ufficio, sai, io tornavo poi dall'ufficio in bicicletta e e quindi entrare nel salone era una cosa nuova, cioè era un ambiente diverso, ehm <smacks lips> ...e quindi non so bene come spiegarmi questa problematica, come potrei risolverla, ecco.
<laughs> Mh. Ho cap Ah-ah. Va bene, questa è una cosa e quindi l la cosa principale di cui mi stai parlando è di suonar la chitarra, mi par di capire, mh?
Sì, mi manca il uhm, avere l'energia e l'ispirazione di di fare un po' di musica dopo dopo il lavoro perché era un'attività che comunque mi donava un po' di antistress <chuckles> de de per quanto riguarda l'ambiente lavorati
Mh. Eh. E si vede che adesso non sei più stressato. Uhm, Si ve si vede che <laughs> che che lo lo stress è finito. <laughs>
Eh, <chuckles> beh, mi fa mi piacerebbe darti ragione ma purtroppo non è così. <chuckles>
<chuckles> Beh co ehm beh, la co la l'osservazione che hai fatto dello circa la lo lo stesso ambiente non è mhmm, non è male eh, nel senso che potrebbe essere una una cosa che incide. Ehm, se se l se non hai un'altra s stanza nella ne nella tua casa, non so, potrebbe essere di mhmm, l'idea è di mettere la chi la chitarra nell'ufficio dove lavoravi prima. dice: "Per que va <chuckles> vado a suonarlo di là." Però insomma poco pra ehm
Mh. Mh-mh. <chuckles> Eh infatti, la chiederò all'azienda che però ha chiuso purtroppo, quindi poi mi sa che quello <chuckles> quello spazio non esiste più. <giggles>
<chuckles> <chuckles> Ah ecco, e allora nien